Okay, eh, poi lì magari adesso non so come collocare i Green Day in maniera temporale, però, mhmm, ehm, magari erano di una generazione successiva a quelli dei dei cantanti di tuo padre lì, poi parte la diatriba: "Eh, ma i cantanti di una volta." <chuckles>
Sì, molto. E parliamo degli anni 90 lì, no, già. Ehm, poi vabbè sono arrivati anche i Linkin Park che, per me, ehm, rappresentano veramente tanto e ancora tuttora tantissimo.
Okay. Beh tra l'altro i Linkin Park super in voga anche perché hanno, mhmm, fatto tantissime canzoni, ehm, che poi sono state usate, ti do questa piccola chicca, negli edit su Instagram, TikTok, YouTube, i primi anni di Dragon Ball, poi dopo un po' di tutti gli anime, non so se hai presente.
Nei primi anni proprio di Instagram, tipo Reels, quelle cose lì?
Sì, sì, sì, sì, anche su YouTube proprio ti parlo del 2012. Ehm, il le loro canzoni venivano usate molto an perché sono molto energiche, molto, ehm, c hanno tanti pump, queste cose così, e sono state usate molte volte per gli edit, ehm, di di di Dragon Ball, specialmente perché su YouTube, all'inizio quando quando, proprio i primi anni di Youtube, c'era solo Dragon Ball come come come anime.
Che bello, però di questa cosa di Dragon Ball non lo sapevo, ehm, anche se l'ho visto comunque, cioè non mi ricordavo che ci fosse, perché, mhmm, nell'anime non mi sembra che ci sia qualche canzone dei Linkin Park Esatto. Negli edit però.
No, no, n dei negli edit dei fatti poi dalle dalle persone, tipo quando Goku si trasforma, ehm, ci sono i video ci sono i video delle persone che han messi sotto i Linkin Park, ma come anche, ehm, tante altre canzone. Sì è è anche questo ma un po' il bello della musica, no, che la musica non ha solo una funzione, non ha solo quella di essere ascoltata, anche quella di darti delle emozioni, accompagnare dei momenti visivi. Secondo te è così?
Okay, ho capito cosa intendi. Ci stanno benissimo, sì. Uh, hai voglia.

Esatto, come dici tu. Però conoscevo le hit più cioè, Hot n'Cold di Katy Perry, parliamone, no, tutte queste hit qua. <chuckles> Va beh, Lady Gaga ai tempi. uhm, va beh, c'era Britney Spears; cioè, nel senso, tutte quelle che comunque ascol Michael Jackson, ascoltavano anche gli altri, quindi mi mescolavo però ero sempre più protesa per
<snorts> Eh, io non conosco. <chuckles> Eh, Michael Jackson tanta roba. Tra l'altro ti do un piccolo aneddoto se magari non lo co non lo sai. Michael Jackson è l'au il cantante più pagato anche da morto.
Sì, è vero, è vero. Sai che l'avevo letto da qualche parte.
I suoi se non sbaglio, una cosa come $180000000 di diritti l'anno.
Eh, ma è ancora vivo da qualche parte, io ne sono sicura. <chuckles>
Certo. <snorts> Eh, speriamo perché, uhm, sarebbe bello vedere cioè sarebbe stato bello vedere sicuramente anche come la sua musica si sarebbe evoluta negli anni, anche perché aveva una voce spettacolare. Ehm
Sì, come tante altre cantanti che purtroppo, eh; e lì anche a seconda dei tuoi gusti musicali quando succedono queste tragedie è un casino, cioè, m muori dentro in sostanza.
Mh. Eh, uhm, è stato ho visto che è stato pesante per mol io purtroppo non posso ricordarmelo tanto perché ero bambino quando lui è venuto a mancare il 2013, 2009, quel que quegli anni lì se non sbaglio. Ehm, io ero ancora un
Esatto. Sì, mi sembra 2009, mi sem 2009 2010.
Eh, duemila duemilanove ero ancora un piccolissimo quindi no non posso ricordarmelo; però, ho visto comunque che era un mhmm, che è stato veramente il re della musica ne nei suoi anni.
Il re del t pop.